Alors, est-ce que tu peux me dire comment, heu, tu arrives à gérer ton équilibre, heu, entre la vie pro et la vie, heu, perso, heu, au quotidien?
Heu, alors, gérer cet équilibre là, heu, c'est pas facile. Heu, moi ce que je fais souvent, c'est que, toute la semaine, heu, je vais mettre, heu, à à fond dans mon dans mon travail. Heu, même, heu, après, heu, une fois que j'ai fini de de travailler, je peux toujours envoyer des messages à des collègues pour, heu, ce ce qu'on ce qu'on doit préparer pour différents projets. Et heu, moi, le le week-end, ça va être, heu, déconnexion totale. Là là, je ne fais rien pour, heu, pour le travail. C'est, heu, c'est mes mes mes mes hobbies personnels, c'est les personnes, heu, les amis que je peux rencontrer, la famille. Heu, mais le week-end, ça sera pas, heu, ça sera pas du tout boulot.
Et oui. OK donc, heu, c'est plutôt en semaine, heu, tu te, heu heu, tu tu restes concentré, vraiment, heu, sur le travail. Et heu, par exemple, après à la sortie du travail, tu as, heu est-ce que tu ça t'arrive de de sortir avec des amis ou de de faire quelque chose, ou tu restes vraiment, heu, sur le travail et tu fais tout, heu, tout le reste le week-end?
Ouais. A a as assez rarement, heu, moi c'est vraiment le le week-end que je vais tout faire. Après je je veux pas dire, des fois ça m'arrive, heu, l le soir, heu, d'avoir d'autres rendez-vous, heu, pour, heu, X ou Y raison et heu donc heu, oui, heu, le soir, heu, ouais. D des fois quelques fois, ça m'avait arrivé de sortir avec des amis, faire un restaurant pour heu, des fois juste boire un verre, heu, mais heu, ouais, ça va être essentiellement le, heu mmh, le week-end. Après ce que je fais, c'est qu'après le boulot, j'essaie de déconnecter par rapport au boulot, heu, allez, on va dire, heu, 30 heu 30 minutes, 1 heure. Ça ça dépend combien de temps, comme ça j'ai le temps de me poser, des fois de me faire à manger et cetera. Mais heu, ouais j'ai j'essaie quand même d'avoir cette petite pause. Mais ouais, sinon je suis je suis quand même à à fond la semaine.
Ok et heu, en en semaine, heu heu, est-ce que, heu, bah, le le soir quand tu rentres du travail, tu tu déconnectes, heu heu, quand même? Je je sais pas si si tu as, heu heu heu, des des groupes, heu heu, peut-être dédiés au travail ou tu dois sûrement, heu, recevoir des mails. Est-ce que le soir, heu, tu tu déconnectes ou tu, heu, réponds quand même, heu, à toutes les sollicitations du travail même si ti si tu as fini ta journée?
Moi je, heu enfin j'essaie quand même de de répondre, heu, le soir, heu, que ça soit dans les groupes de conversation, alors pas les mails parce que souvent c'est c'est c'est plus long. Donc heu, pas forcément envie de tout le temps répondre à ça. Mais oui, j'essaye de mmh de répondre quand c'est par message. Après, c'est vrai que heu, du coup je s suis dans une période, je sais pas trop si c'est bien ou pas. Parce que forcément, ça pèse et à chaque fois qu'on qu'on entend la petite vibration, on a tout de suite envie d'aller voir et voir ce que c'est, de quoi ça parle. Donc heu, je pense, heu, il faudrait que j'essaye de, heu, mettre, heu que je mette tout ce qui est groupe travail sur, heu sur silencieux et que ou à la limite, le soir, je me prends 30 minutes pour heu là je réponds à tous mes messages et que, heu, ouais, pendant sinon pendant le reste de la soirée, heu, je mets tout en silencieux et heu pour pas que je m'occupe de ça.
Oui, oui, je je pense que que ça peut être une, heu, bonne idée, heu, beh, justement pour avoir un équilibre, heu, entre le travail et la vie perso. Parce que si tu as passé toute la journée au travail mais il y a il y a beaucoup de personnes après le soir qui veulent complètement, heu, déconnecter pour ensuite, heu, beh, le lendemain, heu, repasser, beh, une bonne journée au travail.
Ouais. Ouais, c'est ça et puis je pense, bon, aujourd'hui, heu, ça me pose pas de de soucis particulier, mais je pense qu'après, sur le sur le long terme, ça va être, heu, compliqué de de tenir comme ça.
Oui, bah, après, je pense c'est peut-être l'impression, bah, de pas vraiment, heu, déconnecter, heu, parce que c'est c'est comme si si tu réponds au message, heu, le soir, enfin, c'est comme si tu étais toujours, heu, bah, en train de de gérer, heu, le travail.
Ouais, c'est ça. Après, heu, bon, moi, j'ai j'ai la chance aussi, heu, je dis pas de d'avoir un travail, heu, qui me plaît, donc je pense que c'est pour ça que je m'investis autant. Je pense que si c'est un travail qui me plairait pas, heu heu, la journée de boulot, elle se finit à 16:00. A 16:00, heu, je fais plus rien, et là, c'est vrai que c'est
Oui oui, je je pense que ça y joue beaucoup aussi, la la motivation, heu, ou si c'est juste un travail, ben, vraiment, heu, pour, heu, pour se loger, pour manger, heu, ou heu, si c'est vraiment un travail qui nous plaît. Heu, ça fait énormément de différence.
Bah, ouais, for forcément. Ouais, c'est c'est pour ça que, comme c'est c'est un métier de passion, heu, oui, pour moi, il y a aucun souci de répondre à des collègues sur tel ou tel sujet, heu, l le soir. Après, heu, ouais, je je me pose vraiment la question de si, heu, sur le long terme, heu, ça continue à être comme ça, ou si le long terme, ça va ça va me peser un poids?
Après je je pense, heu, que tu tu peux mettre des limites, heu, si si vraiment ça devient de trop, heu, si si tu sens que tu profites bah, peut-être plus de de ton temps libre, heu, bah, là oui tu peux poser des limites, heu, c'est c'est ce que plein de gens font et bah, au final ça se passe, heu, super bien.
Ouais, après, heu <sighs> ouais, peut-être essayer de poser des des limites, heu, dans le futur, en tout cas aujourd'hui, je pense je m'en sens pas besoin, donc je pense que je le ferai pas, mais ouais, peut-être, heu peut-être que si je vois si je commence à avoir une une charge mentale, si je commence à être plus fatigué, heu, peut-être, heu, essayer de de mettre des limites, ouais.
Et heu, le le week-end, heu, tu fais des des activités, heu, bah, qui te permettent, heu, de bah, de penser à autre chose que que le travail qui te permettent, heu, de de déstresser?
Heu, bah, ouais to totalement, heu, bon une activité que je fais, heu, toutes les semaines, on va dire par exemple, c'est la natation, heu, parce que de base, j'avais un un niveau nul en natation, donc je me suis dit: «Bah, allez go, heu, tous les week-ends, heu, faire la natation.» J'ai j'ai commencé à faire ça, à voir si si je continue à faire ça, toutes les semaines, mais ouais et puis, heu, dès dès qu'on a des occasions pour voir la famille ou ou les amis, heu, ouais, c'est c'est le moment de de sauter dedans, on va dire pour, heu, justement, heu parce que c'est vrai que faut quand même, heu, le week-end se reposer, heu, de la semaine. Parce que bon, c'est un mét c'est un métier que j'aime bien, mais heu, on est quand même crevé, heu, d'avoir travaillé toute une semaine, donc c'est vrai que c'est quand même important de se reposer, mais c'est vrai que c'est aussi important de de sortir, de de faire des choses parce que je pense que si tous les week-ends on on reste chez soi à se reposer, je pense, heu, c'est pas non plus la solution.
Oui. Oui, oui, oui, c'est vrai, et heu, si par exemple, heu, est-ce que ça t'est déjà arrivé, heu, ben d d'avoir peut-être une une deadline, heu, plus, heu, serrée? Ou je sais pas si tu as des enfants, mais de d'a de devoir gérer plein d'imprévus, heu, en même temps ou ça peut être aussi une réunion, bah, qui s'éternise, heu heu, jusqu'à 18:00 alors que tu devais finir, heu, à 17:00. Enfin, plein de petites choses comme ça. Heu, enfin est-ce que ça t'est, heu, déjà, heu, arrivé et comment tu tu l'as géré?
Ça, ouais, totalement. C'est, heu, alors le le cas que que j'ai eu le plus souvent, c'est pas forcément des deadlines, mais c'est, heu, plutôt, heu, avoir plein de de travail d'un coup et du coup, finir la journée, il y a plein de trucs qu'on a pas terminé et du coup, heu, on se demande un petit peu comment s'en sortir. Heu, bah ce ce que je fais souvent, c'est, heu, bah dire aux autres collègues, bon bah voilà, ça, heu, j'ai pas pu le faire parce que j'avais ça, ça, ça à faire. Heu, des fois, c'est aussi des empêchements de la vie, heu, perso qui viennent à rajouter une charge de travail en plus sur ça, donc heu, aussi expliquer bon bah voilà, heu, j'ai j'avais trop de travail, donc je pense que c'est c'est aussi, en tout cas moi où là je travaille, je pense que c'est quelque chose qu'ils qu'ils ont compris et que si ça venait à se répéter ça ils comprendraient, donc je pense que quand on a trop de choses, on se dit: «Ah bon, tant pis!», heu, essayer de décaler, heu, ce qu'on a fait sur plusieurs jours. Quitte à prendre des fois un peu de retard et heu, rattraper, heu, quand on a plus de temps. Heu, après je dis je dis pas, des des fois, heu, c'est des belles paroles de dire tout ça, mais des fois je je l'ai je l'ai pas fait, des fois j'ai juste, hem, bah, travailler plus du coup et heu, du coup, malgré tout, ça fait qu'à la fin de ma journée, j'étais j'étais j'étais crevé et heu, justement, je pense que ça, c'est une erreur que j'ai fait et que je pense que je referai plus maintenant, c'est ce que c'est ce je ferai ce que j'ai dit. J'étale sur plusieurs jours, j'explique aux collègues, voilà, c'était pas possible.
Oui oui oui, donc tu as tu as pas la de sentiment de culpabilité, heu, tu vas pas chercher à tout faire, heu, dans dans la même journée et à te fatiguer, heu, encore plus.
Ouais, bah, après, je pense que le sentiment de culpabilité, de vouloir tout faire, heu, le soir, non. Je pense, c'est plutôt un un sentiment, heu, un petit peu de débutant. Je veux dire, sans sans être, heu, méchant ou quoi, mais quand on a pas trop l'expérience et cetera, on est début on vient d'arriver, on on veut se faire bien montrer et, du coup, forcément, on on essaie de, mmh, d'en faire plus. Et du coup, quand on a trop de travail, on on le fait quand même, alors qu'on devrait pas. Et heu, mais bon, enfin, tu sais, c'est normal, on est tous humains, on a tous des limites. Donc, je pense que c'est normal de dire: «Heu, bah, non, ça c'est pas possible. Heu, on peut je peux pas le faire, heu, tout de suite».
Oui oui oui, c'est vrai. Bah, tu as je pense que tu as raison, heu, qu'il faut savoir quand même, heu, bah, se se se gérer, heu, soi-même et dire: «Bah, là, non. Heu, je p je peux pas faire, heu, bah, je je le ferai, heu, un autre jour». Je pense que c'est super important, bah, justement, pour pas, heu, pour pas finir, heu, bah, avec un épuisement ou ou un burn-out.
C'est ça. Ouais, bah, tu as tu as tout à fait raison, c'est alors oui, heu, au début, je l'ai fait, mais, ouais, enfin, c'est je je le referai, je pense pas que je le je le referai, c'est c'est pas possible.
Et heu, est est-ce que tu penses que que l'équilibre, heu, vie pro, vie perso ça ça change selon la la situation, heu, de la personne? Par exemple, si elle est salariée ou si elle est, heu heu, manager ou auto-entrepreneur, est-ce que tu tu penses que que, du coup, ça change, heu, beaucoup, heu, les choses?
Forcement, ça change. Ça dépend aussi de, hem, de l'emploi du temps, des heures, du type de contrat que la personne va avoir. Je vais prendre, par exemple u une personne en en freelance. Ils ont beaucoup plus de de flextime, on va dire. Et heu, du coup, ça fait qu'ils se retrouvent énormément, heu, à mélanger vie pro et vie perso. Et ça, c'est vrai que pour le coup, c'est c'est moins un peu chaotique parce que, là, c'est pas seulement, heu, la semaine, c'est aussi le week-end, c'est pendant le leurs vacances et tout. Donc, je pense que non, c'est ça ça, c'est vraiment, pour moi, le cas le plus extrême. Heu, après, il y il y en a aussi qui ont beaucoup de charge de travail, par exemple les les entrepreneurs. Donc, heu, eux aussi, c'est compliqué de mener, heu, vie pro vie perso. Après, je pense, il faut que chacun essaie quand même de mettre des limites. Heu, voilà, il faut pas avoir peur, c'est normal, on a tous des limites. Donc, je pense, heu, peu importe, heu, le corps de m métier qu'on fait, dans le domaine où on travaille, je pense, ouais, c'est c'est important de mettre des limites. Alors adaptées, bien évidemment, au poste, heu, qu'on occupe.
Oui. Oui. Oui, oui. Et heu, est est-ce que tu as, heu bah, des des outils ou des des rituels, heu, bah, justement qui qui te permettent de de gérer, heu, bien ce cet équilibre entre vie pro et et vie perso?
Ouais, bah, je dirais, heu, 1re chose, bon, après je l'ai je l'ai pas encore essayé, il faudrait que je le fasse, heu, pour être, heu, tout blanc. Mais heu, ouais, heu, essayer de mettre, heu, pendant certain temps, nos nos du du boulot, heu, en silencieux, pas du tout s'en occuper. Après une autre chose qu'on peut faire, c'est par exemple, tu utiliser une app pour se faire un petit, heu, planning de, heu, de ceci, on va le faire pour telle date, telle date et telle date. Et pas du coup, se retrouver, heu, un soir à se dire: «Ah bah, j'ai j'ai tout ça à faire et heu, voilà, je suis pas, heu, je suis je suis pas». Hem, moi, je suis je suis pas à l'aise parce que voilà, j'ai je suis je suis f je vais pas pouvoir faire mon travail parce que justement, j'ai trop de choses à faire et essayer de se dire: «Ben hop, on va faire 10 minutes jour-là, 10 minutes jour là, 10 minutes jour-là», pour, heu, pour pas avoir, heu, cette situation-là.
Oui. Oui oui, c'est vrai. Bah, je je pense, heu bah, comme tu dis que qu'il faut justement, heu heu, gérer, heu bah, les les tâches, heu, qu'on a, heu et bah, se mettre, heu, des des limites. Ouais, je je pense que c'est super, heu, important.
Ouais, c'est ça ...et puis ...et puis, ne ne pas je pense aussi ne pas avoir peur de dire non. J parce que c'est vrai que beaucoup de personnes vont avoir peur de dire non pour ne pas frustrer les autres, pour pas montrer, heu, qu'on est m de mauvaise foi. Mais heu, non, il f des fois, il faut savoir qu'on a des limites et des fois, il faut savoir dire non. Quand on nous dit heu: «Bah, tel travail doit être fait pour, heu, la semaine prochaine, heu, mardi à 19:00», heu: «Ben, non, là, c'est pas possible, j'ai déjà ça à faire». Donc heu, faut faut pas avoir peur de de dire non, heu, aux autres, des fois.
Oui. Oui oui oui, c'est vrai. Bah, il y a il y a eu des cas où où, heu bah, peut-être, heu heu, un manager demandait, heu, à 18:00 heu, de de faire un dossier pour le lendemain et ben, malheureusement, il y a plein de personnes, heu, qui qui osent pas dire non et qui, au final, heu, font des heures sup. Et et après, heu bah, elles sont pas pas heureuses, heu ben, parce qu'elles osent pas dire non.
Ouais et puis, c'est ça et puis peut-être que le manager, en fait, quand il fait ça, il a même pas une attention méchante ou quoi. Peut-être qu'il s'est juste dit: «Ah bah, tiens, je vais je vais donner, heu, ce ce dossier là à cette personne». Il a aucune idée que, bah, il a déjà tout ça à faire et qu'heu, il est pas possible. Donc heu, des fois, c'est c'est juste de la simple communication et heu, parce que le manager, il peut pas non plus le deviner que, heu, il y a tout que t'as tout ça à faire. Je pense, ouais, il faut faut simplement communiquer et dire: «Non, là, c'est pas possible».
Ah, oui oui oui. Exactement. Oui. Mmh. Oui oui oui, c'est vrai. Bah, je je pense que tu as raison, heu heu, sur tout. Et en effet, la communication, heu bah, des des 2 côtés, c'est super important.
Ah, c'est, c'est vital, même.
Oui oui oui. Bon ben, merci beaucoup. Ça m'a fait, heu, très plaisir, heu, de parler avec toi.
Ouais, puis, heu bah, merci à toi aussi pour, heu, pour cet échange, hein.